Sur 20. Ah, oui, oui, sur 20, sur 20, hein. <laughs>
Oui, oui. Ah oui d'accord, heu, pas pas <chuckles> pas beaucoup, en effet. <chuckles>
Ouais, sur 25 personnes, effectivement, ça fait pas beaucoup et sur les 25 personnes, on est que 5 à être passés directement, heu, donc du coup, au semestre 2. Heu, donc quand je te dis: «directement passer», c'est-à-dire que pour le semestre 1, tu as des rattrapages. Donc forcément, après les rattrapages, tu en as qui ont réussi à passer. Mais du coup, les rattrapages étaient à la fin de l'année, hein, en en août, heu, pendant que les, gens profitent et toi, tu fais ton rattrapage. Donc moi, j'avais pas trop envie, j'avoue.
Ah oui, non. OK. Bravo! Mmh. Bien sûr. Oui. Ouais, pas <chuckles> Pas, hem, pas le plus intéressant, quoi, enfin
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc du coup, heu, bah, avec Max, on s'est on on s'est, heu, f finalement soutenus. Heu, on a validé tous les 2 notre année avec, heu, une super mention. Lui, il a eu une mention, heu, bien, moi j'ai eu une mention très bien. Heu, on on est passés, en plus, heu, avec le pire jury à notre mémoire parce que, du coup, on avait un mémoire à préparer. Heu, tous les 2, on est tombés sur les 2 pires profs. Tu sais les profs un petit peu, heu, secs, un petit peu, heu, comment je peux dire, heu?
Mmh. Mmh. OK. Waouh! OK. Oui, un petit peu exigeants, heu, tout ça.
Tout à fait. Et en p et franchement ça a été, heu, incroyable parce qu'en plus de ça, le le destin s'est vraiment s'est aligné. C'est-à-dire qu'on est tombés sur le même duo de profs, heu, alors qu'il y avait, heu, 10 duos de profs. Donc enfin, ils étaient 20 en tout et il y avait, tu sais, 2 duos. Donc déjà, on a eu 1 chance sur 10 de tomber ensemble, on est tombés ensemble et en plus, sur le même créneau, c'est-à-dire que moi, je passais à 09:20, lui il passait à 09:40. Donc du coup, il était là avec moi, on était ensemble, on s'est soutenus. Tu vois?
Mmh mh. Mmh. Eh oui. Ah, oui, trop marrant. <chuckles> Oui. OK. Oui, oui, vous êtes allés en même temps, heu. Tu as eu le temps de lui débriefer, heu, avant qu'il passe ou même pas, du coup? Vous vous avez enchaîné?
Alors, heu, on s'est d on on s'est soutenus, heu, on on est on a essayé de se déstresser à fond, heu. Je me souviens, on rigolait. On se racontait des blagues. Heu, d'ailleurs, pour une fois que <laughs> TikTok et Insta, ça aide. <laughs> Tu sais, on s'envoyait des petits mèmes, on rigolait. Enfin, franchement, c'était
Ouais. <chuckles> <chuckles> Ouais. OK pour détendre l'atmosphère, quoi. <chuckles>
Exactement. Et heu, du coup, moi, je suis passé, heu, les la prof, elle a tellement été, heu, bah, je pense qu'elle a été marquée par mon oral parce que, du coup, elle m'a dit que c'était vraiment un excellent travail. Elle m'a proposé Ouais. Ouais, ouais.
Mmh. Mmh. Bah, si tu as eu «très bien», heu, c'est que, bah, c'était très bien, quoi. <chuckles>
Dis-toi qu'elle m'a proposé, en direct, de venir sur son master. C'est-à-dire que j'avais un pass VIP pour son master. <laughs>
Oh! OK. <chuckles> Incroyable!
Du coup, bah, j'ai j'ai dit oui direct parce que je me souviens que la discussion que j'avais eue avec Max et qu'il m'avait dit: «Si tu as l'occasion d'avoir un master, fonce, vraiment fonce», parce qu'il y a pas beaucoup de places dans nos masters, heu et heu, ils sont très, très exigeants avant de rentrer dedans.
Mmh. Mmh. Mmh, ouais. OK. OK, c'est très dur de de d'avoir le master de
Bah, voilà, pour te dire, lui, malheureusement n'a pas eu cette opportunité d'avoir le master. Mais pourtant, pour autant, heu
Ouais, OK. Ah mince, OK. OK. Mais bon, tu l'as eu pour lui, quoi. <chuckles> Entre guillemets, c'était aussi votre heu, enfin, vous aviez un peu un objectif et et que si l'un ou l'autre réussisse, en tout cas, vous vous êtes, heu, tenus vers le haut, heu, ensemble, quoi.